Ну да, в вообще спорт, как стиль жизни, как такой образ жизни, я бы сказала, это очень, э, хорошая идея, которая помогает. Э
Мгм. Ну вот, например, мне дало, вот, например, да, например, я не пью, не курю, то есть и меня не тянет как бы. То есть вот и спорт, вот и стиль жизни. Если б у меня, может, был какой-то стиль жизни, какой-то такой вальяжный, может бы ходил, выпивал бы там или ещё. А так я спортом занимаюсь, мне некогда про это думать там.
Ага. Ага. Ну, со спортом сложно сочетать же алкоголь, наверно, поэтому там либо одно, либо другое.
<clears throat> Ну, вообще это правильно. А есть же люди, знаете, не соображают. Думают, что они этот, а потом потом вот уже и получается ситуация, а, умер, износился, организм умер там, упал или что там. Ну, конечно, если они же, мы же не знаем, что они делают, как там пьют, гуляют, да?
Ага. Э, ну да, если там 1 день, например, мой много алкоголя выпить, а на следующий день сразу побежать, не знаю, марафон бежать, э, это, конечно, наверно, слишком сильная нагрузка и на сердце, и на всё может быть.
Конечно. Конечно, это не о <coughs> Ну, то есть как бы Надо как бы тут как бы понимать.
Ну да. А как вы считаете, какие виды спорта для детей лучше всего? Что их может развивать, э? И
Я думаю, какие-то игровые надо этот, э, сначала как бы. Не на боевые искусства, да, а на игровые запускать, чтобы у него вот эта манера появлялась как бы.
А игровые- это, ну, какие-то командные там типа волейбола, баскет баскетбола, футбола, нет? <chuckles>
Да, баскетбол можно, к примеру, там, не знаю, футбол, там такое. М.
Ну, футбол мал мальчишки любят, обычно во дворах всегда играют между собой. <chuckles> А
Да. Ну, а там уже подрастёт, можно отдавать куда-то такие, я не знаю.
Ну, я просто знаю, что, например, гимнастику там прям вот маленьких, бывает, приводят 4-5 лет ребенку. И их там
Да-да, да, кстати, гимнастика, да. Гимнастика, вы же знаете? <coughs> То есть, э, там чемпионы как бы до 20 лет и, а, и, ну, в по спортсмены живут. Потому что уже там в том возрасте, уже когда взрослые становятся, они гнутся там. То есть, да, либо
и их там уже Мгм. Вот, да, плю плюс, э, гибкость. Э, они, ну, с потом сложно в, э, в такой же гибкости достичь.
Да, для этого вида спорта, это да. Ну, вот гимнастика нормально тоже, чего нет. Грубо